Certo, certo. Eh, infatti, era un'altra delle critiche che volevo proprio smuovere, il fatto che mi sembra che, vabbè, le parti più trascurate della storia siano proprio quelle che riguardano i gruppi un po' più emarginati, no, e sarebbe interessante poter avere una narrazione anche da quel punto di vista. Però, ecco, cioè, per mia esperienza non è mai successo, quindi non so. Mh, mh.
Okay. No, ehm, vabbè, uhm, chiaramente non è non è un qualcosa che avviene. Cioè, nel senso, magari. Ehm, però, ecco, uhm, poter in qualche modo, sì, ehm, valutare un evento, ehm, considerando più punti di visti e cal ehm, più punti di vista, ecco, sarebbe opportuno laddove si possa fare, perché poi, purtroppo, e, ehm, c'è anche questo da dire, in qualche modo, ehm, in genere, il popolo sconfitto non ha voce in capitolo, ehm, quindi non diciamo, non c'è questa possibilità. Però, ecco, sarebbe sicuramente vabbè, in generale, ehm, diciamo, uhm, uhm, la letteratura post-coloniale, in qualche modo, fa ehm, riferimento a questo, ehm, quindi l'opportunità, ecco, di di di di, ehm, come dire, studiare, di di di approfondire, ecco, punti di vista, magari, ecco, dei colon uhm, dei colonizzati. Diciamo, vabbè, ma questo è un fenomeno abbastanza recente che parte, insomma, da da da dagli anni 60. È un libro fondamentale che si chiama Orientalism, ehm, se lo vuoi leggere, e e, ehm
<chuckles> si. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Si, si. Mh, mh. Mh, mh-mh. No, no, infatti. Mh. Si. Si. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Sì, sì. Ah! Mh. Okay. Grazie per il consiglio. <chuckles>
No, no, stavo cercando di ricordarmi, ecco l'autore, però non me lo ricordo e, <chuckles> vabbè
Ah, uhm, dai se scrivo il titolo penso mi esca tranquillamente quindi, ecco, non ti preoccupare, sì, sì.
Sì, sì, sì, sì. No, è un lib è un libro fondamentale, però non ah, Edward Edward Said, giusto. Ehm, ehm, ora, uhm, me l'ero dimenticato. Ehm, ma, invece, secondo te, in che modo potremmo rendere le lezioni di storia più interessanti e coinvolgenti per tutti?
Mh-mh. Ah, okay! Okay, grazie. Mh-mh.